ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาระบาย แล้วก็ขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณมีคำแนะนำอะไรดี ๆ ก็บอกมาได้เลยนะคะ ยินดีนำไปปรับปฏิบัติใช้อะค่ะ ก็ เอ่อ คือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเวลาว่างเนี่ย กิจกรรมเราก็คือ ซ้ำ ๆ เดิม ๆ แล้วมันน่าเบื่ออะค่ะ เรา อยากที่จะหาอะไรสนุก ๆ เพื่อพักผ่อนแล้วก็คลายเครียดอะค่ะ หลังจากที่เราทำงาน เครียด ๆ มาทั้งวันแล้วอะค่ะ พอจะมีกิจกรรมอะไร อ่า แนะนำบ้างไหมคะ?
ได้ครับ อือฮึ อา ถ้างั้นขอถามก่อนเลยครับว่า ตอนเนี้ยเราทำกิจกรรม อะไรบ้างเอ่ย? ในช่วงเวลาที่เรา ว่าง หรือว่ามีเวลาพักผ่อนน่ะครับ
ค่ะ ตอนนี้ก็มีดูหนังค่ะ ฟังเพลง แล้วก็เล่นมือถือค่ะ ช่วงนี้ก็วนไป 3 กิจกรรมนี้แหละค่ะ ยังไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มเติมเลยอะค่ะ ก็ ค่ะ มีแค่นี้แหละค่ะ
อืม อา อือ ๆ ครับผม แล้วใช้เวลากับมันเยอะมากน้อยแค่ไหนเอ่ย? วันละกี่ชั่วโมง? 1-2 ชั่วโมง หรือว่า ยาวไปแบบ 3-4ชั่วโมง อะไรแบบ เนี้ยครับ
อืม ค่ะ เวลาที่ อ่า กลับมาบ้าน แล้วทำนู่นทำนี่เสร็จแล้ว ใช่ไหมคะ ก็ อ่า จะมีเวลาตั้งแต่ 21:00 จนถึงเที่ยงคืนน่ะค่ะ โดยปกติแล้วก็จะ อา ดูซีรีส์สัก 1 ตอน ชั่วโมงหนึ่งอะค่ะ เสร็จแล้วก็ อ่า ขึ้นมาที่ห้องนะคะ 22:00 ถึงเที่ยงคืนเนี่ย ก็เป็น เวลาแบบเล่นมือถือแล้วค่ะ ก็จะอ่านข่าว เล่นเกมออนไลน์บ้าง หรือไม่ก็ดู Social อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ค่อย ๆ ไถไป ถ้าเกิดว่าง่วงเมื่อไร ก็ โอเค ปิดไฟนอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมี เอ่อ เลยเถิดไปบ้างนะคะ ด้วยความที่ Social กำลังแบบ โอ้โฮ ดูสนุกสนาน ก็บางทีก็ถึง 01:00 ก็มีค่ะ
อืม อา ครับผม อือฮึ ครับผม เข้าใจมาก ๆ เลย บางทีก็ติดพันเนาะ เรื่องความสนใจเรื่องชาวบ้าน อะไรแบบนี้ เรื่องผู้อื่นแบบนี้ มันก็อาจจะมีบ้างที่ทำให้เราอะต้องไถเพลิน ๆ น่ะ ด้วยความที่ อุ๊ย มันเป็นกระแสอยู่ เรา อ ไม่ได้เดี๋ยวตก trend เดี๋ยวไม่ตามเขา อันเนี้ยเข้าใจมาก ๆ เลยครับ ทีเนี้ยมันเลยไปแบบจนกระทบกับการนอนของเราไหม?
ค่ะ อื้อฮือ ใช่ค่ะ ค่ะ เอาจริง ๆ มันก็ไม่ได้กระทบมากอะนะคะ ด้วยความที่ เอ่อ เราเข้างานสายอะค่ะ เอ่อ นอนสักประมาณเที่ยงคืน ตี 1 แล้วเราตื่น 8 โมงอะ มันก็ ยังโอเคค่ะ มันก็ไม่ได้กระทบมาก แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบ เอ่อ อ่อนเพลียขนาดนั้น มันก็ยังไปทำงานได้ปกติอยู่ค่ะ ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า เอ่อ มันกระทบอะไรค่ะ
อืม อ๋อ ครับผม อืม โอเค ดี อันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังโอเคอยู่ ยังดีอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อะครับผม อาจจะให้ลดการใช้มือถือก่อนนอนสักอย่างน้อยประมาณ 15 นาทีก็ ก็น่าจะดีครับผม อย่างน้อยเนาะประมาณ 15 นาทีก่อนนอน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงให้หน้าตาของเราหรือว่า สายตาของเราเนี่ยมันได้รับ แสงสีฟ้ามากเกินควรไปด้วย เพราะว่ามันก็รับมาตั้งแต่ช่วง 3 ทุ่ม 3-4 ทุ่มมาแล้วเนาะ ที่เราแบบว่าใช้ดูซีรีส์บ้าง ดูละครบ้าง หรือว่ามาอ่านโน่นนี่ ติดตามข่าวโน่นนี่อะไรด้วย มันก็จะใช้กันมาเป็นเวลา นานแล้ว บางทีมันอาจจะ ตอนเนี้ยครับอาจจะยังไม่ ส่งผลกระทบมาก เพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่ะ แบบว่าไม่ได้นอนเลตไปเยอะหรืออะไรแบบนี้ อา เลยจะยังไม่ส่งผลเท่าไร แต่ว่าถ้าในระยะยาวอะครับมันอาจจะมีผล อันนี้ก็อยากจะ ถ้าเป็นไปได้อยากจะแนะนำให้ปรับลด ค่อย ๆ ปรับลดลงทีละนิดก็ได้ครับ 5 นาทีก่อนนอนก็ได้ แล้วก็เอาเป็น 10 นาทีก่อนนอน แล้วก็ 15 นาทีก่อนนอน หรือถ้ารู้สึกว่า ในช่วงที่ปรับลดตรงเนี้ย อืม มัน มันอาจจะแบบว่า เฮ้ย เราทำไม่ได้อะ เรารู้สึกว่า มันยัง กระสับกระส่ายอยู่ อะไรแบบเนี้ยครับผม อาจจะเปลี่ยน เจ้ามือถืออันเนี้ยไปเปิดเป็นพอดแคสต์ฟังก่อนนอนก็ได้ หรือเปิดเพลงบรรเลง เพลงอะไรแบบเนี้ย เสียง ก ธรรมชาติ อะไรแบบเนี้ยครับผม ก่อนนอนก็ได้ มันก็จะช่วยผ่อนคลายเราได้อีกทางหนึ่ง ผมคิดว่า จะ ทำให้การนอนของคุณน่ะก็ดีขึ้นด้วย แล้วก็หลับ แล้วพอตื่นเช้ามา พร้อมทำงานเต็มที่มากกว่าเดิมอะไร แบบเนี้ยครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ยังไม่เคยฟังพอดแคสต์เลยนะคะ บอกตามตรงว่า เอ่อ ก็ อันนี้เนี่ยน่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ ก็คิดว่า น่าจะนำไปทำได้ แล้วก็มันมีผลที่ดีมาก ๆ ต่อการนอนเลยอะค่ะ รวมไปจนถึง เอ่อ ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเบา ๆ หรือว่าเป็น เอ่อ เสียงธรรมชาติ ก็เคยอ่านมาค่ะนะคะว่า มันน่าจะช่วยในการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เชื่อว่า มันเป็นอย่างนั้นแน่ ๆ ค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้ชี้นำให้เห็นน่ะนะคะในสิ่งที่เคยรู้ แต่ว่าละเลย หรือลืมไปแบบเนี้ยค่ะ ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ มันก็ดีกว่าการที่ เอ่อ เราจะมามัวเล่นแต่มือถือ ใช่ไหมคะ? แล้วบางทีเนี่ย บอกตามตรงบางทีอะพออ่านข่าวเดี๋ยวเนี้ยค่ะ แล้วแบบบางทีจิตตกค่ะ มันทิ บางทีเนี่ยมีร้องไห้ตามไปด้วย อะไรอย่างงี้ แล้วมันก็ส่งผลต่อการนอน ใช่ไหมคะ? มันทำให้นอนหลับไม่สนิท อะไรแบบนี้ หรือบางทีก็เก็บไปฝัน อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเมื่อคืนเนี่ยก็ฝันถึงซอมบี้เสียอย่างงั้นน่ะค่ะ ก็งงมากเลยค่ะว่า ตัวเองไปดูหนังซอมบี้ตอนไหนอะค่ะ ก็เดี๋ยวจะ เอ่อ ลด ละ เลิก อะไรตรงนี้นะคะ เราจะได้นอนพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
ครับผม อา โอเค ครับผม อืม ได้เลยครับ ใช่ อืม ครับผม อืม อ๋อ <chuckles> อืม อือฮึ ได้เลยครับ ครับผม จริง ๆ ก็อยากให้ปรับลงเนาะ ค่อย ๆ ปรับเอา เพราะว่าช่วงแรก ๆ อาจจะทำได้ไม่เยอะ เพราะว่ามันยัง ร่างกายเคยชินอยู่ แต่ว่าก็ค่อย ๆ ปรับค่อย ๆ ทำครับ มันก็จะทำได้ดียิ่งขึ้น ทีเนี้ยผมขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับว่า ส่วนใหญ่แล้ว กิจกรรมของเราอะ ถ้าเราอยากจะหา อ อย่างอื่นทำ นอกจากไอ้เรื่องพวกนี้ แล้ว เราชอบทำอะไรที่แบบว่าเป็น ทำแบบคนำเดียว หรือทำเป็นกลุ่ม ๆ กับเพื่อน ๆ หรืออะไรแบบ เนี้ยครับ
อืม ต้องขอบอกว่า คงจะทำเป็นคน เดียวอะค่ะ เพราะว่า เอ่อ เราก็ อยากใช้เวลาอยู่กับตัวเอง แล้วก็ เอ่อ ถ้าเกิดว่าจะไปชวนน้องสาวมาทำ เขาก็มีกิจกรรมของเขา หรือ เอ่อ เขาก็แหวดต้องคุยกับแฟน คุยกับเพื่อน เราก็ไม่อยากไปรบกวนน่ะค่ะ เอาเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้คนเดียว ผ่อนคลาย สนุกพักผ่อน คนเดียวแล้วกันค่ะ
อือ อา อืม ครับผม อา โอเคเลย ถ้างั้นน่ะก็จะมี 2 กิจกรรมที่ผมอยากจะนำเสนอ ก็คือ 1 เลยอ่านหนังสือเป็นนิยาย อะไรก็ได้ครับผม เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือว่าจะอ่านแบบว่า ในหัวข้อที่เราเนี่ย แบบเป็นหัวข้อที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ก็ได้ หรือจะอ่านแบบ การลงทุน เรื่องวิชาการหนัก ๆ อะไรแบบนั้น ได้หมดเลยครับ แต่ว่าใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาที ก็จะเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ ถ้าสามารถแบบว่า อยากจะแบบลดจากการอย่างอื่น แล้วเบื่อการทำเดิม ๆ แล้ว อะไรแบบเนี่ยครับ หนังสือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกัน แล้วก็ อีกทางหนึ่งเนี่ยคือ การออกกำลังกาย ไม่แน่ใจว่า คุณชอบออกกำลังกาย หรือว่าเคยออกกำลังกายมาบ้างไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็มีออกกำลังกายบ้างนะคะ ในตอนเย็น ๆ ก่อนกลับบ้านน่ะค่ะ ก็ อ่า ไปออกทุก เอ่อ วันเว้นวันค่ะ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่เสาร์อาทิตย์ก็จะเว้นไว้อะนะคะ ด้วยความที่บางทีเสาร์อาทิตย์เราก็มีธุระปะปัง ที่จะต้องออกไปทำทั้งเสาร์และอาทิตย์ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ฉะนั้นเราก็เลยจะออกกำลังกายแค่จันทร์ พุธ ศุกร์ค่ะ
อืม อ๋อ อืม ครับผม อา อันเนี้ยถือว่าโอเคเลย ดีมาก ๆ เลยครับ อย่างน้อย อะ เรามีกิจกรรมที่สามารถดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพ แล้วก็สนุกสนานผ่อนคลายไปได้ด้วย ทีนี้ผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมว่า แล้วการออกกำลังกายของเรา มันคือออกกำลังกายแนวไหนครับ? เล่นคาร์ดีโอเลยไหม หรือว่าเป็นแค่เดินจ็อกกิงไปเรื่อย ๆ อะไรแบบเนี้ยครับ?
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแค่เดินค่ะ ไม่ได้แบบคาร์ดีโอหนัก ๆ นะคะ คือต้องขอบอกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วมากอยู่แล้วอะค่ะ แค่ แค่เดินเนี่ย ใจก็เหมือนกับแบบ อ่า อยู่ที่ Level 2 แล้วล่ะค่ะ คือไม่ต้องวิ่งเหมือนคนอื่นเขาเลยค่ะ เอ่อ คือ ค่ะ ใจมันก็เต้นเร็วของมันเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะ ค่ะ
อืม อ๋อ อืม ครับผม โอเค ได้เลยครับ ถ้าอย่างงั้นน่ะ อันนี้อาจจะเป็น ด้วยความเป็นห่วงนะ ถ้าออกกำลังกาย ก็อย่าหักโหมมากเกินไปแล้วกันนะครับ เพราะว่าคุณเองก็น่าจะพอรู้ เอ่อ สภาพร่างกาย หรือว่าสภาพของ ของหัวใจตัวเองอยู่แล้วอะเนาะ ดังนั้นบางทีอาจจะมีเผลอหรืออะไร ผมก็อยากจะ อันนี้เตือนด้วยความเป็นห่วงนิดหนึ่งว่า อย่าหักโหมกับมันมากเกินไป บางทีถ้าเผื่อไปหักโหม แล้วเดี๋ยวหัวใจมันเต้นเร็วมากเกินควร มันก็อาจจะนะ ไม่ดีอีก ก็เป็นห่วงมากจริง ๆ ตรงนี้ครับผม อาจจะดูแลตัวเองให้ดีนิดหนึ่งนะ แล้วก็ถ้าอย่างงั้นนะครับผม งั้นผมวกกลับมาในเรื่องของหนังสือแล้วกัน อันเนี้ยเราพอจะหาเวลาแทรกให้กับมันได้บ้างไหม? สมมุติว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับ ผมอยากจะให้แทรกอะ เข้าไปตรงก่อนนอน แท แทนการเล่นมือถือตรงนี้ อาจจะไม่ได้แบบว่า ให้ ให้มือถือเนี่ยหายไปเลยนะครับ แต่เป็นเหมือนกับว่าแทรกเวลาเข้าไป อย่างเช่นว่า คุณเนี่ยเล่นตั้งแต่ 21:00 ถึงเที่ยงคืนเนาะ งั้นสัก สามทุ่มถึงสี่ทุ่ม อา เป็นเวลาของการดูซีรีส์ 1 ตอน จบแล้วปุ๊บ 22:00-23:00 อาจจะเป็นเวลาของการเล่นมือถือ แล้วพอ ห้าทุ่ม ถึงเที่ยงคืน ตรงเนี้ยอาจจะแบ่งเป็น เอ่อ เวลาของการอ่านหนังสือ แล้วก็เวลาของการฟังพอดแคสต์ก่อนนอน แบบนี้ก็ได้ครับ หรือว่าจะทำการฟังพอดแคสต์ แล้วก็อ่านหนังสือ หรือเปิดเพลงอย่างอื่นพร้อมกับการอ่านหนังสือไปด้วย ผมว่าอันเนี้ยก็ยิ่งดีเลย เพราะถ้าเราเป็นคนที่ชอบฟังอะไรอยู่แล้ว แล้วมันก็จะทำให้เราอะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ณ ตอนนั้นได้ดียิ่งขึ้น ใช่ อย่างถ้าอ่านหนังสือไปด้วยพร้อมกันอะครับ หนังสือ แต่ว่าถ้าอ่านหนังสือเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เปิดเป็นเพลงแบบ เป็นทำนองเบา ๆ เป็นดนตรีที่ไม่มี ช คำร้อง อะไรแบบนั้นมากกว่า เพลงบรรเลง อะไรแบบนั้นนะครับ จะได้ทำให้เราอะมีสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือ แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าจะแทรกการอ่านหนังสือเข้าไป หลังจากที่เล่นมือถือแล้ว อันนี้ก็ดีเยี่ยมเลยค่ะ แล้วก็ อ่า ฟังพอดแคสต์ไปด้วย เดี๋ยวก็จะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ เชื่อว่า มันน่าจะทำให้เราเนี่ยมีเวลา จัดการเวลาว่างให้มันสนุกแล้วก็ผ่อนคลาย พักผ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มารับฟัง แล้วก็ยังให้คำแนะนำดี ๆ ทั้งเรื่องการอ่านหนังสือแล้วก็ฟังพอดแคสต์ ฟังเพลงเบา ๆ เอ่อ ฟังเสียงธรรมชาติ พื่อให้ร่างกานเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีก่อนนอน แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็เชื่อว่า สิ่งที่คุณแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากจริง ๆ ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อือ ครับผม อา ครับ ครับผม ยินดีมาก ๆ เรา ก็เป็นกำลังใจให้ แล้วก็อยากจะให้จัดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มันเมะ แบบว่ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนอะไรบ้าง ให้เราไม่ได้เบื่อ อะไรแบบนี้ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ใช้เวลาว่างของตัวเอง อยู่กับตัวเองอย่างสนุกสนาน ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ สวัสดีนะคะ